अ, तो जैसे मैं बात करूँ आर्टिस्ट वगैरह की, ठीक है तो काफ़ी फ़ील्ड में अलग-अलग टाइप के आर्टिस्ट होते हैं। तो पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि आपका इंटरेस्ट कौन-से फ़ील्ड में है?
हुँ, हुँ। देखिए अगर मैं आपको बताऊँ तो ऐसे काफ़ी सारी फ़ील्ड है जहाँ पर काफ़ी इंटरेस्ट मेरा देखिए बना रहता है। अक्सर जो है बॉलीवुड की जो फ़ील्ड है जैसे बॉलीवुड हो गई, मूवीज़ हो गई, तो जो फ़िल्में हैं उसमें मेरा काफ़ी एक जो है जुड़ाव रहता है, मुझे काफ़ी अच्छी-अच्छी लगती है। तो ऐसे में बॉलीवुड के जो आर्टिस्ट हैं उनमें देखिए काफ़ी पसंद है मुझे लोग। तो ऐसे में अगर मैं कहूँ तो जो अ, वसूली भाई थे एक गोलमाल मूवी है तो वो मुझे काफ़ी अच्छे लगते है एक वसूली भाई है, तो वो काफ़ी एक खतरनाक कैरेक्टर था, तो उनसे जो है मैं काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ। देखिए उन्होंने हमें जो है मैथ की नॉलेज जो है काफ़ी अच्छी दी थी।
हुँ। अच्छा। हुँ। अच्छा। हाँ। जो, गोलमाल मूवी में आ आए थे वही ना?
बिल्कुल जो अ, कहते थे, "पत्ता बोल पत्ता।" 999 888 अगर आपने वो सीन सुना उसमें नंबर बस 10 नंबर हो गए, तो देखिए वो हमें डिटेल देते हैं कि कि मोबाइल जो नंबर होते हैं वो देखिए 10 डिजिट के होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते। तो वो वसूली भाई बड़े खतरनाक कैरेक्टर थे, तो उनसे जो है जुड़ के काफ़ी अच्छा लगता है। और मतलब उनकी जो चीजें हैं दिखता हूँ मैं उनकी और भी मूवी काफ़ी अच्छी है। बस पत्ता बोल, सुबह जल्दी बोल, सुबह पनवेल निकलना है। वो सीन भी काफ़ी अच्छा लगता है।
अच्छा। ओके, ओके। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ। <chuckles> हाँ। हाँ, वो मीम्स में मीम्स की लाइन्स भी काफ़ी फेमस हुई थी ये। उ, हुँ।
वही तो, तभी वो मुझे अच्छे लगते